À, bạn ơi, dạo gần đây á nha, công việc của mình nó rất là bận rộn luôn. Rồi, ờ, kiểu là, mình phải chạy, à, đơn hàng á để mà xuất, ơ, trước Tết này cho kịp cái, ơ, cái đơn hàng đi qua bên nước ngoài á. Cho nên á nha, đôi khi á mình cảm thấy là á rất là áp lực, và á dường như á nha, mình làm nhiều quá. Ờ, dạo gần đây thì tăng ca cũng nhiều, cho nên á là mình cảm thấy rất là kiệt sức luôn. Do đó khi mà về nhà á, thì mình cũng đem công việc về nhà làm nữa để cho chạy cho kịp tiến độ á. Ừm, thì, ừm, n bởi vì vậy á nha, cho nên cái giấc ngủ của mình á, nó hông có được, à, ngon giấc nè, cũng như hông có được sâu luôn, và, a, thường thì mình hay thức giữa đêm á, thức giấc giữa đêm á bạn. Cho nên á qua ngày hôm sau á nha, mình cảm thấy rất là kiệt sức và hông có năng lượng để làm việc luôn. Thì hông biết á, là bạn có cái lời khuyên gì cho cái chuyện này hông?
Ừm, ừm, ừm. Ờ. Ờ, mình hiểu. Có chứ bạn. Thực ra thì nó cũng không phải là cái gì đó nó nó quá đặc biệt đâu, nhiều người cũng đang bị cái vấn đề về công việc nó nó nó nó ảnh hưởng, nên đẫm dẫn đến cái cái giấc ngủ nó bị, à, gọi là hả, không có được ổn định như vậy lắm. Nói chung là có nhiều lý do lắm, thì cái lý do mà bạn đang bị nó cũng có luôn, ha. Nên là bạn đừng có lo lắng quá về cái vấn đề này nha. Mình hiểu là bạn cũng phải là, gọi là, rất là mệt mỏi vì cái vấn đề này rồi chứ không phải không, nhưng mà cho mình hỏi là, ừm, nó bắt đầu được bao lâu rồi bạn? Cái việc mà bạn, ờ, thức giấc nhiều lần như vậy nè?
Ừm. Ừm. Ừ, mình thấy á là nó xảy ra khoảng, a, đâu đó là 1 tháng nay rồi đó.
Nếu như mà bạn đã xảy ra được 1 tháng rồi á nha, thì nó cũng không có phải là nó quá, gọi là, hả, ưm, ưm, căng thẳng lắm đâu. Vì thật sự á, nếu mà chỉ có 1 tháng thôi á nha, thì nó còn có thể, gọi là, cứu được, chứ không phải tới mức là phải, gọi là, kiệt quệ quá, đúng hông bạn? Bạn cũng chưa tới mức, gọi là, quá kiệt quệ, đúng hông? Ừm, thì bây giờ nè, ờ, cho mình hỏi thêm một xíu á, là á, ờm, trong cái ban đêm như vậy á là, kiểu, những cái lần mà bạn thức giấc á, thì bạn có cái để ý là có cái dấu hiệu gì vào những cái lúc đó hông? Hay là tự nhiên thức vậy thôi?
Ừm. Ừm. Ừm, thì mình thấy á nha, những lần mà mình thức giấc như vậy á, giống như, kiểu là, lòng của mình nó bồn chồn, bồn chồn á bạn, rồi, kiểu như là á hả, c đầu á thì rất là đau luôn. Cho nên á là mình hay thức giấc giữa đêm, bởi vì mình cảm giác là cái đầu của mình nó khá là đau á, thì mình, kiểu là, mình dậy để mà mình, à, tìm thuốc để uống á bạn. Cho nên á nha, khi mà quay lại cái giấc ngủ á, thì mình cũng mất khoảng á 15-20 phút sau mới trở lại cái giấc ngủ. Và như vậy á, mình cảm thấy là hông có tốt nha.
Ừm. OK, mình hiểu. Ừ, đúng như bạn cảm thấy luôn, như vậy nó không hề tốt một tí nào cả. Một cái giấc ngủ tốt á là một cái giấc ngủ nó, gọi là, đều, nó l liên tục, chứ nó không bị gián đoạn theo cái hướng như bạn đang bị, ha. Thì nếu như mà á, ừ, nó nó được ngủ liên tục như vậy, nó không có bị gián đoạn thì mới có thể ngủ sâu được bạn ạ. Còn không á thì chỉ là ngủ ngủ nông thôi, những giấc ngủ nông thì nó không có mang lại được cái hiệu quả cao như là những cái giấc ngủ mà có thể ngủ sâu, ha. Đó, nói chung là nó cũng khá là ảnh hưởng đó. Mà mình hỏi thêm một xíu nha, là, ừm, thông thường á, bạn có hay uống những cái, ờ, nước như là rượu nè, hay là caffeine, hay là có khi là bạn là ăn no trong khoảng chừng là 3-4 tiếng trước khi bạn đi ngủ hông?
Ừm. Ừm. Ê, tự nhiên bạn nói mình mới để ý á nha, đúng á là trước khi ngủ á, mình cũng ăn khá là no luôn. Ờ, và bên cạnh đó á nha, tại vì á thức để làm, ờ, công việc á, để chạy cho kịp tiến độ á, thì đôi khi mình uống cà phê nữa nè, hay là á hả có những hôm mình uống nước tăng lực á bạn. Ờ, thì, ờ, chắc là mình nghĩ là cái này cũng có ảnh hưởng, đúng hông?
Ừm. Ờ. Đúng rồi đó, nhưng mà cho mình hỏi cụ thể một xíu là mình bạn uống vào những cái khoảng thời gian nào trong ngày?
Ừm, thì buổi tối đó bạn, có nghĩa là á, do là buổi tối mình đem việc về nhà làm á, và mình cũng muốn là nó chạy tiến độ cho kịp. Cho nên là, kiểu, cũng ráng thức, ráng thức á, mà thức á, thì không nổi, cho nên á là mình uống cà phê hay là nước tăng lực để cho á, giữ cho cái sự tỉnh táo của mình, ờ, làm việc ban đêm á bạn.
Ừm. Rồi, mình hiểu. Thì căn bản á, là caffeine á bạn, ở trong có ở trong cà phê á, nó dẽ, a, gọi là, tồn tại rất là lâu ở trong máu, để mà nó tan đi á cũng khá là lâu. Cho nên á, ưm, nếu mà thực sự mà bạn uống nó á, thì phải uống trước 3:00 chiều thì với tầm tới tầm 9:00 tối á, thì nó mới tan hết được để mà bạn có thể đi vào giấc ngủ ha. Còn á, mà bạn uống trễ sau đó á, thì tầm 9-10:00 tối bạn chưa ngủ nổi đâu, tại vì caffeine nó vẫn còn ở trong máu mà. Đó, ơ, dạng như vậy đó, nói chung là phải để ý cái vấn đề này giùm mình nha, nói chung là phải hạn chế uống cà phê vào, ờ, trễ hơn 3:00 được nha! Rồi, thì, ừm, bạn thấy như vậy có ổn hông? Ừm.
À! Ừm. À. Ừm, mình thấy cái này cũng, ơ, cũng ổn nè. Ờ, đúng là từ trước tới giờ á, mình chỉ nghĩ là phải hoàn thành công việc thôi, cho nên á là mình hông có để ý gì về những cái đồ ăn hay là thức uống của mình uống hết. Ờ, thì hôm nay khi mà bạn nói về cái tác hại của cà phê như vậy á, ờ, chắc là mình cũng sẽ hạn chế uống trước khi ngủ, để mà cái giấc ngủ của mình cũng đảm bảo nè. Mình thấy hay nha.
Ô kê. Mình hiểu rồi. Mà ngoài ra á bạn, thì á h không biết là cái môi trường phòng của bạn đi ngủ á, nó như thế nào ha?
Ừm, tự nhiên bạn nói á thì mình mới để ý nha, tại vì cái phòng của mình á là gần cái đường lớn, cho nên nó đôi khi á nha, buổi tối á, thì xe lớn chạy á, cái tiếng ồn nó cũng khá là ồn luôn. Ờ, và bên cạnh đó á là cái đèn đèn xe á, nó cũng hay chiếu vào trong nhà nữa, ờ, mình thấy là chắc các cái này nó cũng sẽ ảnh hưởng nà nha.
Mình hiểu. Đúng rồi đó bạn, thực sự thì nó có ảnh hưởng khá là nhiều đó. Nói chung á là cái phòng nó phải tối, và nếu như mà nó không tối quá, kiểu, có những cái ánh sáng đèn ngủ đồ này nọ thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng phải là những cái đèn dịu nhẹ. Còn ở đây á, là bạn bị cái ánh sáng ở ngoài đường, của đèn xe này nọ nó chiếu vào, thì rõ ràng những cái ánh sáng đó nó cũng có ảnh hưởng, kiểu là, nó nó sáng lên rồi nó tắt, làm cho đôi mắt của bạn đâu có là thích nghi được liền đâu. Kiểu như là, tự nhiên nó đang tối tối, tối tối cái tự nhiên lóe lên một cái là bạn bị giật mình liền à, mấy cái đó nó dễ gây ra bạn ờ, mất ngủ cho bạn lắm, ừm, giật mình giữa đêm liền. Ừm.
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. Khi mà bạn nói thì mình mới để ý nha. Vậy thì hông biết á là, a, có cái giải pháp nào cho cái chuyện này hông bạn.
Ừm, có chứ bạn ơi. Thì cái việc mà bạn bị giật mình kiểu đó đó, thì có thể tránh né nó nó bằng cách nào? Là bạn hãy chịu khó bạn đi mua những cái, ơ, rèm cửa mà có khả năng, gọi là, cách, ờ, cách âm, cũng như là, hả, nó nó che được ánh sáng. Đấy, thì á những cái âm thanh từ ngoài đường nó nó nó vang vào cũng không nghe, mà những cái, gọi là, hả ánh sáng ở ngoài đèn xe này nọ nó chiếu vào á, bạn cũng không bị ảnh hưởng luôn. Đâm ra là bạn sẽ có một cái cái cái giấc ngủ nó tốt hơn, tại vì không bị ảnh hưởng bởi những cái tiếng vọng bên ngoài cũng như là ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đó. Bạn thấy như vậy OK hông?
Ừm hưm. Ừm. Ê, mình thấy cái này hợp lý nha. Đúng là từ trước giờ mình cũng hông có nghĩ đến cái việc là mua màn luôn á, kiểu là, cũng hông có nghĩ nhiều á. Thì hôm nay bạn nói như vậy á, thì chắc là để mình cũng đặt một cái bộ màn cách âm để mà cũng có thể là treo lên rồi, ờ, vừa vừa cách âm thanh và cũng như là, á hả, hạn chế cái ánh đèn nó chiếu vô trong nhà nữa. Ừm, mình thấy cái này hay nha!
Đúng rồi bạn ơi. Ừm. Hông biết là bạn, ờ, khi mà bạn ngủ á, thì có cái cái những cái công việc, ưm, nó suy nghĩ về công việc cũng như là sự căng thẳng từ công việc dạo gần cuối năm này nè, nó ảnh hưởng đến cái tâm trạng của bạn lúc mà bạn đi ngủ hông?
Ừm. Có nha. Tại vì á, cái đơn hàng cần phải xuất trước Tết, mà mình thấy á, từ đây tới, hả, gần Tết á, thì cái thời gian nó cũng hông có được nhiều, cho nên á là mình suy nghĩ, ờ, tìm nhiều cách để mà có thể xong cái đơn hàng trước Tết á. Do đó khi mà mình ngủ nha, kiểu là, mình cũng suy nghĩ nhiều về cái vấn đề đó lắm luôn á.
Ừm. Ừ, thì, ờ, cũng nên tìm cách để mà giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà về cái việc mà công việc, cái lượng công việc quá nhiều thì cũng khó mà có thể, gọi là, xử lý một cách nó nó nó nó, gọi là, nó tốt nhất được. Cho nên là bạn có thể trao đổi với lại bên, a, sếp của bạn, hay là nhờ những cái người, cà, đồng nghiệp á, họ thể phụ giúp bạn để bạn đỡ phải là tráng đáng quá nhiều ở trong cái thời gian này. Nói chung á là phải tìm cách để mà, hả, giảm cái khối lượng công việc đi, để bạn bớt phải, hả, bị lo lắng quá nhiều cũng như là bị la đem việc về nhà làm tối đó, kiểu như vậy. Tại vì căn bản nếu mà bạn suy nghĩ quá nhiều vào ban đêm á, thì li khi mà bạn đi ngủ á, cơ thể nó chưa có, gọi là, nó đóng máy lại được, nó còn ở trong cái trạng thái là, kiểu là, căng c làm việc nhiều á, nó nó đang nóng máy quá thì nó sẽ rất là lâu để mà thể nguội máy lại để mà đi ngủ, ha.
Ừm. Ờ. Ừm, mình thấy cái này cũng hợp lý nè, tại vì bình thường á, mình cũng, ơ, kiểu là, ngại nói chuyện với sếp á. Nhưng mà đúng là khi mà mình không có chia sẻ với sếp của mình về cái khối lượng công việc như vậy á, thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, cũng như là giấc ngủ của mình. Như vậy thì nó cũng không đảm bảo được cái chất lượng công việc. Ừm, mình thấy là cái c lời khuyên của bạn cũng khá là hợp lý nha, chắc là mình cũng phải, ơ, sắp xếp thời gian để mà trao đổi với sếp nhiều hơn, ờ, để sếp cũng có thể cử người thêm người để mà hỗ trợ mình trong chuyện này. Ừm, hay nha.
Ô kê bạn ơi. Thật ra, ừm, mình cũng còn một cái này mình muốn hỏi bạn một xíu, đó là cái nhiệt độ trong phòng của bạn á, nó có được mát và và nó thoải mái hông? Hay là nó bị nóng hay là bị lạnh quá?
Ừm, tự nhiên khi mà bạn đề cập tới nhiệt độ thì mình mới mới để ý nha. Ờ, đôi khi á nha, mở máy lạnh á lạnh quá, buổi tối á thấp quá, thành ra á nha, có những hôm á là lạnh quá thì mình phải, a, kiểu là, giật mình dậy, để mà mình điều chỉnh lại á. Do đó nó cũng là một trong những nguyên nhân mà khiến cho mình thức giấc giữa đêm á nha.
Ừm. Thì nói chung á, mình, ờ, khuyên bạn như thế này về cái cái nhiệt độ phòng nè. Mày phải đảm bảo á là nó phải mát. Ở Việt Nam mình mà mát á thì nó chỉ cần nằm ở tầm 22-25 độ C thôi là nó mát rồi, nó nó hạ cái nhiệt độ s mát hơn so với lại cái nhiệt độ ở ở xung quanh, ha. Thì ở trong phòng nó nó mát hơn như vậy á, là đủ để cho cái cơ thể của bạn á nó nó nó, gọi là, nhiệt độ nó cũng hạ xuống theo, và á làm cho cái cơ thể nó nó mó có mang khuynh hướng là đi ngủ để mà, gọi là, giữ cho cái cái năng lượng trong cơ thể đừng có bị mất quá nhiều á. Đó, thì, ờ, nó bạn, kiểu là, làm như vậy thì bạn sẽ dùng cái cách, gọi là, ờ, sinh học một xíu để mà ép cơ thể bạn nó đi vào cái giấc ngủ. Đó, cách đó cũng rất là hay nha, bạn thấy ổn hông? <laughs>
Ừm, nè. Ừm. Ờ. Ừm, mình thấy cũng ổn nha. Giống như, kiểu là, khi mà cái nhiệt độ ô kê á, thì cái giấc ngủ của mình nó cũng ổn định hơn, mà mình nó cũng hông cần phải thức giữa đêm để mà mình điều chỉnh nữa. Ừm, hay nha, chắc á là mình cũng sẽ áp dụng vào lần tới để mà cái giấc ngủ của mình cũng được cải thiện hơn và mình cũng đi vào cái giấc ngủ sâu hơn nà.
Ô kê, như vậy thì tốt rồi bạn. Nói chung bạn hiểu được và bạn biết cách để sử dụng nó là ô kê rồi, chắc chắn là khi bạn áp dụng nà sẽ nó hiệu quả hơn rất là nhiều mà thôi, yên tâm nha. Mà còn cái nữa á là á bạn có thể, gọi là, ép bản thân của bạn á, kiểu là, ờ, đưa mình vào một cái c cái công thức một xíu để mà, gọi là, công thức để mà đáp vào giấc ngủ đó. Kiểu là, đang bay trên trời, máy bay đang bay vận hành cả ngày, đúng hông, giờ đáp xuống sân bay để nghỉ, đó, thì mình đáp vào giường để mà ngủ đó. Thì á, ờ, trước khi ngủ á, thì bạn, a, phải ngừng nhìn màn hình điện thoại trong vòng 1 tiếng. Đó, dừng cái việc mà, gọi là, làm việc phải phải 2 tiếng trước khi ngủ. Cho nên cho dù có đem việc về nhà thì cũng phải, gọi là, nghỉ ngơi trước đó, trước khi ngủ khoảng 2 tiếng là mới ổn nha bạn. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, hôm nay nhé, khi mà nói chuyện với bạn á, thì khi mà bạn cho lời khuyên như vậy mình cảm thấy rất là hay luôn. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn và lời khuyên của bạn rất nhiều nha.
Ừm, không có gì nè bạn ơi! Và chúc bạn có thể là mau có một giấc ngủ tốt nha. Bye bye.